Nossa, que coitada.
De rejeição. Acho que foi 98 por cen 97 ponto quase 98. Uma coisa assim, do Brasil inteiro. Foi.
Uau! Que loucura. <gasps> Gente, e, assim, eu vejo que muitas pessoas, elas julgam, né, reality show e tudo, né. Falam: "Ai, que bobagem, que isso e aquilo", mas eu acho que dá pra fazer uns estudos sociais, assim, até de como as pessoas reagem, né? Eu acho. <laughs>
Sim. Com certeza. Totalmente. Totalmente. Você vê pelo pela a a votação, eh, se reflete também nas eleições. Geralmente, quem ganha ali o tipo de candidato que ganha no BBB, se for ter uma eleição no ano, é mais ou menos ali a mesma linha de raciocínio do que o país tá pensando. É mu é muito próximo. É muito próximo.
Uhum. Hã. Pois é Uhum. É. Uau. Tá vendo! Demais. É, assim, tá tudo interligado, né. Não é não parece uma bobagem, mas tá muitas questões sociais envolvidas naquilo ali.
Tá. Não é à toa. Muitas, muitas mesmo. Olha, eu adorei a nossa conversa. Eu espero que a gente se encontre outras vezes pra continuarmos. <chuckles> Beijinho, tchau, tcha
Tem vários. Sim. <chuckles>

É, meu marido até fala: "Olha, não conta para os meus amigos que eu assisto isso, viu?" <laughs>
<laughs> Ai, Jesus, eles são os primeiros, né. O meu também, o meu são é o 1º.
Vai, tá tudo bem, não vou contar. É, eles são. <laughs> Falam ficam nem pisca, né, assistindo. <laughs>
1º da lista. Olha, quando e quando é é BBB, que, né, no começo todo começo de ano a gente começa assistindo. Aí a gente f a gente finge demência, né, que não é que não é um ne negócio que vai alienar, tal. A gente finge demência no começo pra gente ver como é que é. A Fazenda a gente já desistiu há muito tempo. Mas aí a gente começa a ver os últimos 3 anos, a gente não aguenta, da metade pra frente a gente já parou de assistir, já não tá achando mais a mínima graça. Mas no começo, ele as primeiras votações eu já eu ainda não sei nem o nome das pessoas e ele já tá lá pesquisando: "Olha, fulano vai sair com tantos por cento". E eu assim
Ah. Uhum, tá. <laughs> Aham. Tá, aham. Tá. Uhum. Ah, tá bom. Hum. Aham. Uhum. Já. Olha só, olha só
"Você não é você que disse que eu que tô te obrigando a ver? E você tá e eu"
Não, eles ficam super envolvidos, né. Super. Mas isso que você comentou, né, que eles acabam bebendo, enfim, e meio que esquece, né, do que que tem câmera e etc., etc., nas na repercussão daquilo, né. Eis que eu te falei do Casamento às Cegas, inclusive, ah, teve o maior bafafá em uma das temporadas que falaram que, hã, a produção tava dando realmente pra eles só álcool, ah, praticamente meio que, né, incentivando, é, e não dando comida suficiente pra eles
Sim, muito. Exatamente, sim. Do programa. Aham. Sim. <gasps> Pra incentivar. Sim.
o que acaba, né, que eles vão, né, bebendo, enfim, fica mais solto, o drama exato.
Exatamente, vocês vão para o quarto e vai gerar entretenimento.

É, fica tudo mais dramático, enfim. Aí agora pra você ver e é muito claro isso, mesmo que voc que você não, tipo, ficou sabendo disso, é muito claro que, tipo, de uma temporada p pra outra, eh, eles estão focando muito na comida. Eles estão mostrando ali que tem um banquete <chuckles> pros participantes. <laughs>
Uhum. Sim. É, verdade. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas você tá dizendo da do o Love is Blind do dos Estados Unidos ou do Brasil, Casamento à Cega?
É. Aham. Esse esse especificamente foi dos Estados Unidos que eu fiquei sabendo, sabe, que inclusive, hã, alguns participantes processaram o o reality por causa disso. É. Uhum.
Sim. Eita! Nossa, nem imaginava.
Sim. E, cara, isso da privacidade é muito doido, porque você falou do seu marido, né, pesquisando. Eu e meu marido, a gente pesquisa depois, tipo, que que aconteceu. Por exemplo Nas redes sociais, exato. Quem tá junto. Exatamente. Que que aconteceu, né.
Sim. Nas redes sociais, né. O como que estão hoje, quem tá junto, quem não tá. Ah, você viu o Barnett que teve a bebê?
Sim, pois é. Olha só.
É, é o dos Estados Unidos. Eu gosto deles. Achei eles bonitinhos. Ninguém dizia que eles iam ficar juntos.
Olha só. Exato, a gente fica sabendo tudo. Oi?
Ninguém dizia que eles iam ficar juntos, porque tinha aquela outra loira e essa menina era muito doidinha, né. A a que hoje é a es
Hã. Ninguém. Eu não era muito fã da menina. É. Ela era. É, ela não sei, não era me hã, nã não era nada muito legal assim, mas fiquei feliz que deu certo. Mas olha só como que é doido, né. A gente essas pessoas que a gente nem conhece, não tem nada a ver e a gente sabe
Sim. Né. E a gente sabe tanto sobre eles.
tanto, tanto, tanto. Exatamente. Nossa!
Exatamente. E vai e vai passando o tempo, a gente vai pesquisando mais. A a Divina também, é a que também teve bebê com outro, né. E eu jurava que ela ia voltar pra pra aquele namorado loiro dela, que eles foram e voltaram várias vezes.
Pois é. Sim. É! Esse é aquele o namorado dela estava com a Francesca antes? Essa, né. Uhum. Eu não lembro o nome das pessoas, mas eu lembro exatamente. <laughs> É.
Isso! É esse mesmo. É esse mesmo. Eu também, eu já esqueci o nome dele, ma eu lembro dela, Divina, por ser diferente e por ela, eh, acho que ela é da Colômbia ou da Venezuela, uma coisa assim, por ela ser latina, mas o dele eu não lembro direito o nome dele. Mas, eh, eu jurava que eles iam voltar, mas ela se casou com outra pessoa e também tá super bem, né, com o bebezinho. Fiquei super curiosa, porque ela sofreu muito por ele.
Ah, sim. Isso! Aham. É. Uhum. Pois é!